اهم.
فبعدين هو دخَل لامؤخذة يعني إيه، فدخَل خَد زاوية كده في السايبر، زاوية كده مع نفْسه في الجهاز الأخراني ده، حلو. آه، وفتح م آه وبدأ بقى. الفكرة إن إيه الصوت فَتَح منه وما عرِفش يوطّيه منين <giggles> طبعًا السايبر كله خَد باله وبتاع السايبر كله كمان خَد باله، وبتاع السايبر راح له وهو عَمَّال يلغي في الصفحة مش عارف يلغيها إزاي، الجهاز هنِّج تقريبًا و لحد دلوقتي مفضوح يعني ف <laughs>
آه. فاهم. وعَم و وبدأ يتفرج. يا نهار أسود! آه. <laughs> <giggles>
<laughs> هو لحد دلوقتي مفضوح، أنت فاهم. ده هو لو يطول آه والمنطقة كلها بقت عارفة، ده هو لو يطول يهاجر برّا مصر خالص هيهاجر. <giggles>
وطبعًا ده لحد دلوقتي المنطقة كلها عارفة إن هو اللي كان بيتفرج على الحاجات. <giggles>